Alors, heu, j'ai un petit problème au vu de la saison dans laquelle on est, c'est-à-dire, heu, les fêtes de fin d'année: c'est que, heu, tout ce qui est fête et moi ça fait 2 voire même plus. Heu, c'est pas du coup tout quelque chose que j'apprécie, je fais jamais de fête, heu, je vais jamais à des soirées ou autre, c'est vraiment quelque chose que, heu, qui n'est pas du tout, heu, fait pour moi. Mais, heu, fêtes de fin d'année ça veut dire surtout, heu, réunion de famille, voilà, heu, fête où, heu, tout le monde se retrouve et ça, heu, j'ai pas d'autre choix que, heu, d'y participer. Hem, et heu, heu, même s'il y a un une part de moi qui est contente de revoir les membres de ma famille parce qu'il y en a, bah, c'est presque la seule fois de l'année où je les vois et cetera, c'est surtout une, heu, un source de de stress pour moi parce que, heu, heu, je suis pas je suis pas à l'aise dans dans dans ces moments-là, heu. J'ai la sensation qu'il faut que je fasse attention à tout ce que je fais, qu'il faut que je fasse attention à pas faire de de bourde, à pas dire quelque chose qu'il ne faut pas et en plus, heu, là on arrive, heu, à la période où il y a des enfants et des j'ai énormément de mal avec les enfants. Ce c'est, voilà, c'est un p c'est quelque chose, heu, ça dérange pas les gens, mais du coup je sais qu'il y a quand même une pression où pendant les fêtes de Noël, je peux pas me permettre de de faire de bêtises de ce côté-là non plus. Voilà, faut faut garder, heu, l la bonne humeur pour tout le monde et heu, du coup c'est vrai que là, heu, je commence un peu à, mmh, à stresser avec, heu c'est c'est dans 2 semaines, dans moins de 2 semaines et heu, voilà et v c c'est vrai que c'est quelque chose, heu, hem, qui est compliqué pour moi et je n je n du coup ça me fait du bien un peu d'en parler. Je pense ça va me permettre de de relâcher un peu la pression que je commence déjà à me mettre sur les épaules.
Mmh, d'accord. Moui. Mmh, bah oui. D'accord. Bah, déjà, c'est, heu, très courageux hein, de ta part oui, de venir en parler. Donc ça permet déjà de te libérer, de d'évacuer, heu, un tout petit peu, heu, donc, heu, la pression, hein. Heu, après si je pourrais te donner des conseils par la suite, heu, bah je vais tout fai je vais faire en sorte que, hein, de te les donner, et q quand tu dis, heu, par contre, hem, heu, donc heu, oui tu n'aimes pas donc ces moments-là, tu te sens un peu mal à l'aise, en plus il y a des enfants et cetera, est-ce que, heu, donc heu, m quand tu dis heu: «Faut pas que je fasse de bourdes», heu, c'est par rapport, heu tu n'aimes pas a aborder certains points? Par rapport, heu, peut-être à ton à le côté professionnel? C'est c quel point que tu n'aimes pas, heu, finalement, qui te met mal à l'aise, heu? Quel genre de discussions durant ces, heu, ces fêtes?
Heu, bah, il y a le côté où je sais que je vais avoir, heu, de temps en temps, quelques petits, heu, piques concernant, heu, mes choix de vie, ma personne et cetera de la part, heu, de mes frères ou ou de mon père. Donc, ça, c'est, heu heu le stress, c'est plus de pas mal réagir à ce moment-là parce que j'ai pas envie de, voilà, de de gâcher l'ambiance. Donc, heu, voilà, et parfois, heu, hem, je sais que, heu, il m'arrive des moments où je parle avec un ton qui est pas celui du tout que j'ai en tête et qui peut qui sonne du coup très différent, et j parfois, je peux, heu heu, du coup, avoir un un ton, apparemment, un peu méchante ou condescendant alors que c'est réellement pas ce que j'ai envie d'exprimer et c'est réellement pas le ton que j'ai en tête. Mais, du coup, parfois, bah, ça peut mettre un petit peu un un un froid, heu, <laughs> dans la salle parce que, heu, on se demande pourquoi d'un seul coup, je suis méchante comme ça, alors que c'est vraiment pas une volonté de ma part et heu, ouais, c'est c'est c'est ce genre de choses et puis, il y a parfois aussi, heu, forcément, il y a toujours les sujets, je pense comme tout repas de famille, heu, qui peuvent être un peu épineux comme la politique, heu heu, les différentes actualités, voilà, heu, dans le pays et heu, ça, c'est des moments où je sais, que sur certains points, je suis assez différente du reste de ma famille. Donc c'est aussi, heu heu, ne pas, heu, ne pas non plus me me refaire, heu, rejeter, on va dire, heu, un peu par tout le monde, quoi.
D'accord. D'accord. Oui. Oui, moui, moui. D'accord, donc oui je comprends. Heu, donc heu, oui en l'occurrence c'est, heu, quand tes frères ou ton père te font des petits piques, du coup ça ça te met mal, heu, à l'aise, donc tu appréhendes un peu et heu, oui les sujets toujours épineux, donc la politique et cetera, c'est jamais évident, donc heu. Bon des fois un point l'autre a un autre point de vue, ça peut vite finir «en conflit» entre guillemets et hem, quand tu parles de tonalité, heu, que tu par exemple, tu vas dire quelque chose, heu, donc heu, toi dans ta tête, tu l'as dit d'une certaine manière, mais la tonalité a été mal interprétée par l'autre personne, ça, c'est plus lié par rapport, heu, aux enfants hein, en l'occurrence?
C'est ça. Heu, bah ça va être un peu par rapport à à tout au final, parce que ça peut ça peut m'arriver dans mes m moments. Alors c'est plus dans des moments où, quand même c'est autour, heu, on parle d'une personne et et ça ça peut être un petit peu un un reproche que je fais, parfois moi, je vais avoir envie de le tourner, heu, sous la blague et apparemment le ton que j'ai employé, c'était pas la blague. Donc heu, c'est un peu compliqué, heu, c'est c'est ça, qui est plus difficile. Après, heu, par rapport aux enfants le le le problème est un peu différent, c'est que, heu, quand, heu, comme j'aime pas les enfants, bah, les problèmes d'éducation par-ci, par-là, moi je vais tout de suite les remarquer et ça va un peu m'énerver. Alors dans mon coin, hein, je je garde, heu, un un visage de façade quand même, mais, heu, heu, tout le monde va dire: «Ah c'est rigolo» et moi je vais être là: «Non, c'est c'est juste de être mal éduqué en fait, c'est il y a pas il y a rien de drôle» et ce qui fait que, comme les repas durent assez longtemps, bah, sur tout le temps du repas ça a tendance à à m'énerver et à me fatiguer au final. Et et je sais que je suis seule dans ce cas-là et que je trouverai pas de soutien de la part des gens de la salle, donc heu, heu, je crois que c'est ce qui m'épuise le plus dans ces cas-là et me met un peu mal à l'aise.
D'accord. Oui, oui oui oui. Mmh d'accord. D'accord, oui je comprends et et comment tu en parles, hein, je ça se ressent que, c'est un peu anxiogène pour toi et que tu appréhendes, hein, ces fêtes parce que, heu, tu sais comment ça va se «passer» déjà entre guillemets. Est-ce que, heu, déjà dans un 1er temps, heu, par rapport, heu, bah à ton f à tes frères et ton père, est-ce que ce serait une solution, heu, d'aller les voir, heu, en amont donc heu, quelques jours avant les fêtes et de fixer tes limites? Donc pas de pique, pas de choses qui pourraient te t'énerver ou te sentir mal à l'aise, déjà, dans un 1er temps. Et hem, dans un 2nd temps, si c'est possible pour toi, hein, bien évidemment. Donc heu, établir peut-être une petite liste sur les sujets de conversation, heu, bah, pour toi que OK, donc heu, tu sais, tu peux te faire, heu, sur un fichier Excel ou sur une feuille, hein, même, heu, des sujets de conversation, heu, la politique bon, bah, c'est non, donc je ren je ne rentrerai pas dans, ce sujet-là pour éviter, heu, les débats et le conflit et heu, à contrario, d'autres sujets, où tu sais que ça te mettra pas mal à l'aise ou ou en colère, vrai vraiment faire, heu, tu sais, bah, les les sujets négatifs et les sujets positifs, ça pourrait être une solution, selon toi?
Alors, heu, pour la 1re, heu, solution, ça aurait pu être, heu, u une très bonne, heu, idée, heu, mais je connais un petit peu le tempérament des personnes concernées et heu, si je leur dis, heu: «Est-ce qu'on pourrait, heu, éviter de m'embêter sur ça?», ils vont passer, heu, la soirée à m'embêter sur ça donc heu, c'est c'est c'est su ça aurait été une excellente idée. Par contre ce que je peux faire, peut-être, c'est, heu, plus en parler avec, heu, ma mère ou avec ma belle-sœur qui, elles, vont pas rentrer dans, heu heu, dans le fait de me charrier mais qui peuvent peut-être, si je leur demande avant, dans ces cas-là, heu, arrêter leurs, heu, <chuckles> leurs copains ou leurs maris en mode: «Ah, laisse-la tranquille sur ça», ça ça peut être heu, ça peut être une une solution, heu, alternative et je vais peut-être, d'ailleurs heu, je suis en train de me dire que j je pense que je vais je vais faire ça. Hem et heu, quant à la liste des sujets, oui, c'est c'est c'est quelque chose que je peux faire à l'avance parce que, heu hem, au lieu de de stresser, heu heu, sans but, heu, dans ma dans dans mon coin, avant, heu, les repas, c'est vrai que je pourrais utiliser ce temps-là à à me préparer et tu as raison, à faire une liste pour que, bah heu heu, quand il y a les sujets où je sais que, de toute façon, heu, je serai seule et et que ça mènera, heu, pas à un bon moment, heu, bah, que je je me prépare, heu, ne serait-ce que mentalement à à ne pas rentrer dans le sujet, comme tu l'as dit et et par contre, heu, me préparer à bien rentrer dans le sujet de des qu'on d'autres trucs que, heu, je sais que, heu, non seulement on m'écoutera, mais qu'en plus, on sera d'accord avec moi donc ça me fera du bien.
Moui. Mmh, Oui. Oui, oui, oui, effectivement donc heu, oui, les sujets, ça peut être, heu, négatif et positif. Au moins, ça te permet de dédramatiser, de pas, bah, tu sais, visualiser, heu, la fête, tout ça va mal se passer et créer, heu, finalement, des pensées, heu, négatifs et de l'anxiété et oui, passer par, heu, donc heu, l'alternative de la belle-sœur ou et heu, passer par ta mère pour qu'elle puisse en parler, ben, à ton père et à tes frères. Ça peut être une solution, effectivement et heu, par rapport aux enfants, heu heu, bah, si possible- après, hein, tu es libre, bien entendu- de, bah, de les éviter un peu, heu, durant la fête, heu, durant Noël, les réveillons, les fêtes de fin d'année au maximum pour, heu, éviter les conflits et après si vraiment, heu, tu les pensées sont encore là ou avant de dormir ou parce que plus la fête approche, plus les en les pensées, heu heu, anxiogènes, heu, surviennent hein, en général, ce qui est logique. Heu, tu p je peux te conseiller, heu, ben, de une application Petit Bambou. C'est pour la méditation ou de la une application, c'est, hem, c'est de la cohérence cardiaque donc heu, c'est c'est rapide à mettre en place. C'est des exercices, heu, d'inspiration, respiration. Ça prend 3 minutes et tu peux même les faire, heu, bah, durant la fête si tu sens que, heu, ben, heu, l'anxiété monte ou heu, la colère monte et ça permet de te recentrer, en fait, avec tes émotions.
Oui, heu, beh, de merci beaucoup, heu, je je je je vais v je vais me renseigner là-dessus, heu, pour, heu pour ces 2 points-là. Parce qu'en effet ça peut, heu heu, me permettre de de de me préparer ou, heu, de de vivre ça, heu heu, au mieux et et heu, en en en t'écoutant, je me demandais aussi si, heu je sais pas, heu, j'aurais besoin de ton avis: est-ce que tu penses que, heu heu, ça pourrait aussi, heu heu, être pas trop mal vu, on va dire, heu, si heu heu, entre le repas si ça dure un peu trop longtemps et que je, heu voilà que je prenne un temps, que je monte dans ma chambre, je dise, heu: «Je reviens dans 5-10 minutes», mais que, heu heu, je souffle un peu, heu, hors du bruit aussi et hors, heu, hors de ce qui pourrait, heu, on va dire, heu, m'énerver. Peut-être justement pour faire, heu, s les exercices dont tu me dont tu me parlais, un peu de méditation ou autre avant de retourner au au «combat», entre gros guillemets?
Oui, oui, oui effectivement, ça c'est une solution et je je t'encourage à la faire, hein, effectivement. Heu, oui, ça prend que 5 minutes, hein, l'exercice et encore c'est 5 minutes maximum, c'est entre 3 et 5 minutes. Donc oui, rien ne t'empêche, heu, bah de remonter dans ta chambre où, heu, ça va pas être vu comme malpoli, où pou tu peux dire: «Bon, ben, je vais aux toilettes, je reviens» et heu, finalement tu fais cet exercice pour, heu, finalement retourner, heu, bah dans la fête, mais heu, avec, heu, tes émotions, heu, en accord, si j'ai envie de te de dire, mais en tout cas, heu heu, je crois en toi déjà, tu le fait d'en parler déjà, c'est, heu c'est, heu bah c'est déjà très courageux de ta part et heu, en espérant que les conseils que je t'ai donnés, heu, ça puisse, heu, bah en tout cas te servir, heu, durant, bah, les fêtes qui arrivent à grands pas.
En tout cas, bah merci beaucoup de m'avoir écoutée et en effet ça m'a fait, heu, déjà, heu, beaucoup de bien, heu, d'en d'en parler. Ça me permet aussi de mettre des mots sur, heu, ce que je ressens et qui était un peu, heu heu, on va dire, heu, cafouillé dans dans mon dans ma tête et heu, merci beaucoup pour tes conseils que je vais mettre en place et que, heu, je je pense qui vont en effet énormément m'aider et je te remercie, heu, beaucoup pour ça.